Allora, sì da ragazzo più di 1 volta, adesso invece adesso no. Beh, da ragazzo, sai, mangiavamo qualunque cosa trovavamo, quindi non si fe eh. Me <chuckles> mangiavi qualunque tipo di panino o qualcosa di simile che trovavi in qualunque baracchino per la strada, no, soprattutto alla notte, quindi che avevi quella fame che non riuscivi a trattenere
Okay. Sì, ehm, diciamo l'acqua delle mozzarelle era era eh! Era buonissima, insomma. <chuckles> <chuckles> Sì. Certo. <clicks tongue> Sì.
e via. Invece oggi no, oggi si ha si si sta molto attenti. U adesso, a al giorno d'oggi è difficile che mangio qualcosa per la strada in un paese che non conosco, a meno che non sia proprio evidente che è una situazione ottimale, che al che è abbastanza difficile con lo street food, e o se no si mangia il in locali, ecco. Se a anche lì comunque, <chuckles> bisognerebbe fare attenzione, eh, sole che magari non vedi quello che fanno in cucina, quindi non ti poni il problema. Però, un po' di attenzione bisogna farla in generale, bisogna averla in generale, eh.
<clicks tongue> Okay. Okay. Okay. Sì, sì. Esa Esattame Eh, certo. Quindi, magari anche qua ti documenti prima, guardi le recensioni, ti ti informi, capito.
Certo. Lo consiglio vivamente un po' a tutti, ecco.
Sì, sì, sì, esatto. Quindi hai tutto hai studiato tutta una serie di, ehm, ehm, ehm, regoline praticamente, ehm, per fare in modo che, ehm, questa trasferta o comunque vacanza, ehm, sia in qualche modo piacevole, uhm, guardi magari le cose i monumenti, le cose turistiche, ehm, però insomma non hai brutte sorprese tendenzialmente.